Ừm. Mình thấy là cũng hay đấy chứ, thế nhưng mà mình cũng còn, à, đang, a, khá là phân vân là nếu mà mình áp dụng cái cách này thì, à, à, mình có cần phải, à, làm trong thời gian dài không bạn, hay là cũng t thời gian ngắn thôi là được?
À, cái này sẽ tùy vào cái, ơ, mức độ kỷ luật của bạn nha. Ví dụ như á là đầu tiên á, ví dụ như bạn bình thường là bạn lướt đến 1:00-2:00 sáng, đúng hông? Thì bạn, ừm, chắc chắn sẽ không có thay đổi ngay lập tức mà hoàn toàn được là, à, chẳng lẽ bây giờ mình nói là thôi tối nay bạn 10:00 ngủ đi, thì chắc chắn là không được rồi, đúng hông? Thì á ừ, bạn từ từ bạn thay đổi cái đấy là tầm ví dụ như chỉ cần 15-20 phút thôi, tức là ví dụ như hôm nay ha, thay vì là 2:00 bạn thức đến 2:00 đi thì bạn đặt cái, ơ, cái đấy là vào tầm 1:30 chẳng hạn, hoặc là 1:40 chẳng hạn để mà từ từ, từ từ làm cho cái bộ não của bạn càng ngày nó càng quen dần. Thì á nếu mà bạn áp dụng á để mà giảm từ từ á thì tầm cỡ một đến hai tuần bạn cứ từ từ, từ từ bạn giảm, nếu mà bạn thấy nó vẫn đang còn hơi bị nhanh á thì bạn là kéo dài tầm 3 tuần đến 1 tháng. Đấy, thì bạn đừng có làm cho mọi thứ nó quá là đột ngột để cho nó gây được cái s gây gây, cái, ra cái sự ức chế á thì thành ra là nó sẽ khó hơn nữa. Đấy, thành ra là cái này nó cũng giống như là tạo một cái thói quen mới, thành ra nếu mà bạn muốn tạo lập một cái thói quen mới thì bạn cứ từ từ thôi.
Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. À, hay đấy. Ừm. Hợp lý. Rồi, mình hiểu rồi, như vậy là cứ từ từ điều chỉnh ấy cái thời gian, à, dần dần thôi chứ cũng không cần phải gấp quá, đúng không bạn? Để cho những cái nhịp sinh học của mình nó, à, d gọi là, trở kéo về cái cái, gọi là, cái m mức trung bình là được, đúng không?

Rồi, như vậy là cái việc áp dụng quỳ luật cũng rất là quan trọng, đúng không bạn? Mình cũng sẽ thử xem sao. Thế thế vì, à, mình cũng sử dụng điện thoại khuya thì, ờ, mình cũng có thử cái phương pháp thiền trước khi đi ngủ để cho nó dễ ngủ hơn, thì bạn nghĩ, a, cái việc này có ô kê không?
Ờ. Được đó nha. Mình thấy á là cái việc mà thiền á, nó vừa một phần là bạn phải nhắm mắt, đúng hông? Thì cái lúc mà bạn thì bạn sẽ tập trung vào hơi thở này, thì khi mà bạn tập trung vào hơi thở thì mắt bạn cũng được nghỉ nè, và cái hệ hô hấp của bạn rồi những cái, a, về hệ thần kinh phối giao cảm của bạn nó cũng được kích hoạt nữa, thì chắc chắn nha, mình nghĩ là chỉ cần 10 phút thôi là bạn đã có thể là thư giãn rồi. Sau đó bạn tập trung vào hít thở nữa thì nó sẽ rất tốt cho não bộ và cả cơ thể của bạn luôn, đấy.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Hay quá. Ừm, rồi, rất là hay, những cái cách chia sẻ của bạn mình thấy cũng là, à, rất là dễ t thử đấy chứ, mình cũng sẽ thử xem sao nha bạn. Cảm ơn bạn rất là nhiều.
Ô kê, mình, ờ, chúc bạn là thử những cái đó thành công và có thể là, ờ, sống hạnh phúc.

À, thì, à, mình chủ yếu là sử dụng cái điện thoại cầm tay thôi, cái loại điện thoại, à, mình gọi điện ấy, thì, ờ, ừm, nó cũng vừa tay mình, cầm nó dễ, còn cái tablet thì thỉnh thoảng mình cũng có dùng, nhưng mà, ờ, nếu mà cứ cầm lâu thì mình thấy nó mỏi tay, với lại nó cũng không được tiện lắm ấy. Đó, nên mình dùng hay sử dụng điện thoại và thường là mình cũng cứ ăn cơm xong là tầm 8:00 là mình bắt đầu trèo lên giường đắp chăn, xong bắt đầu mở điện thoại ra, lướt xem mấy cái cô mà trông xinh xinh đấy, xong rồi nh nhảy, lắc hông qua lắc hông lại. Đấy, s sà có thể là cứ bảo là xem một chút thôi, nhưng mà sau đó thì, ư, cái một chút của mình đến khi nhìn lại đồng hồ thì cũng nhiều khi cũng phải 1:00-2:00 sáng rồi đấy bạn.
Ừm. <chuckles> À. Ừm. Ồ. <chuckles> Ừm. Ồ, vậy cũng, ờ, lâu quá ha, và, ừm, mình thấy á là cái nền tảng mà TikTok á thì nó thu hút cái người dùng lắm. Đó, thì không biết á là ngoài cái việc mà mở máy, ơ, mở điện thoại ra ha và để lướt, ví dụ như lướt TikTok đi chẳng hạn đi, thì bạn còn dùng cái, ơ, điện thoại để mà, ờ, ví dụ như có mục đích khác nào hông? Ví dụ như xem phim này hay là, ờ, học tập hay là làm việc chi hông, hay là chỉ có một cái mục đích là giải trí như vậy thôi?
Ừm. Ừm. À, thì, à, thỉnh thoảng mình cũng có hay xem mấy cái, gọi là, ờ, phim, gọi là, phim phim bộ đấy, thì, à, mấy cái phim của Trung Quốc mình khá là thích, giờ thì mình cũng đang cày cái bộ, ờ, ừm, ờ, gọi là, ừm, ừm, Trung Nguyên Kiếm Khách của của Trung Quốc ngày xưa, ngày xưa mình xem trên ti vi nhưng xem bập bõm, bây giờ mình thấy là nó giới thiệu hay quá, thế là mình lại xem xong mình cày lại. Còn mạng xã hội thì, ừm, ừm, trước mình cũng hay sử dụng Facebook, nhưng mà gần đây thì mình cũng ít dùng hơn, mình hay xem những cái, kiểu như là, video ngắn hơn đó bạn, cảm giác là nó có vẻ gì đó nó cũng, ờ, cuốn hơn.
À ha.